Eee, şöyle, bu aslında biraz şöyle oldu. Eee, özellikle o, işte, Netflix'in bu dijital platformların ülkeye girmesiyle de biraz daha, böyle, yabancı dizi izlemek popülerleşti. Eee, ama o tarafta illaki, eee, çok ulaşılabilirlik arttı. Ve biri dedi ki: "Giriyorsun, işte, para veriyorsun. İçeriği açırıyosun eee, açıyorsun. Tık başka bir dizi, tık Kore dizisi, eee, tık İspanyol dizisi." Ha, diyorsun ki: "Bu neymiş bir bakayım." Hani, öyle bir şansın oldu çünkü, ya, araştırıp bulup, yani, nereden bulacaksın mesela o dizileri ama, ya, bir senin önüne götürüp eee, getirip koyan biri var. O tarafta güzel. Diğer taraftan da normalde şey olmasını beklerdim ben. "Evet, eee, o bu dijital platformlarla yarışalım, eee, daha kaliteli, daha onlar da kadar kaliteli, onlar kadar iyi prodüksiyon yapabilelim. Eee, ve onlarla yarışalım." denmesini beklerdim ama çok da, böyle, eee, ya, aman aman, eee, kaliteli işler de görmüyorum. Son zamanlarda galiba, son, böyle, 1 senedir, böyle, tekrar, böyle, birka birkaç kaliteli iş yapılmaya başladı insanların, böyle, izlediği. Emm, ımm, o ü
Evet. Hı hı. Ulaşılabilirlik arttı. Hı hı. Evet. Evet, ya. Hımm. Hımm. Anlıyorum. Yani, sen aslında burada bunun, emm, eee, yerel sektörün kendini daha da geliştirmesi için bir motivasyon olmasını tercih ederdin. Eee, ama anladığım kadarıyla henüz çok da öyle olmuş gibi görünmüyor.
Tabii ki, yani, serbest pazar yani. Imm, yani, ben, ööö, benim için, eee, pek b bir, a, bu ben doğru insan da olmayabilirim biraz. Çünkü ben, yani, böyle, h vi izlemedim, yani. Çok, eee, hem dizi seven bir insan değildim hem de çok izlemezdim. İşte, belli başlı, ne bileyim, hani, eee, işte, Ezel olsun, eee, efendime söyleyeyim, eee, ne vardı? Kuzey Güney vardı, böyle, sa sansasyonel. Ya, onları izledim, aaa, ama onun dışında ne bileyim ya, böyle, çok şey yapmadı.
Senin düşüncene göre. Hı hı. Evet. Hımm. Evet. Hımm. Peki sevdiğin Türk dizilerinde, emm, tam olarak ne ilgini çekti de o 2 diziyi diğerlerinden ayırdı?